Ja, ich habe wirklich von einem äh, einem Freund schon mal das Buch grade von Eckhart Tolle, ich glaube, „Power of Now“ oder ich weiß gar nicht mehr 1 von denen geschenkt, weil ich finde, dass er auch sehr einfach und leicht verständlich schreibt und was ich an Eckhart mag, der ist ja jetzt wirklich kein attraktiver Mann, und der ist der ist
Mhm. Mhm. Ja, mhm. <laughs> Das stimmt, <chuckles> aber ist, äh, natürlich Ansichtssache, gell? <chuckles> Ja. <chuckles>
Ja, ja, nur was ich damit sagen will, es gibt ja manche Gurus so, also vielleicht auch so so aus dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich, die dann so im im Gesundheitssektor sind, oder gucke dir so 'n Tony Robbins an, das ist halt so 'n, hm, g Masse an Mann und, ähm, was ich damit sagen will, der Eckhart Tolle ist halt so 'n kleiner Mann und so ganz ruhig, und was ich gigantisch finde, diese Präsenz, die er hat. Also, nicht die Präsenz und Ausstrahlung über was Äußerliches, also, wie er aussieht, sondern über sein Wesen, und der sitzt da und hält <clears throat> 'ne Rede in Anführungszeichen vor Tausenden von Menschen, de sagen wir mal te 10.000 Menschen, und dann sitzt er da und ist sch also, er redet nicht, es ist einfach Stille und der Raum ist still und das ist so gigantisch. Also, ich war noch nie live auf'm Event, ich habe das aber auch schon allein auf Videos gesehen. Du sitzt da, guckst sie äh, also, sch du siehst, wie er da sitzt. Es ist still und du merkst du merkst diese Präsenz, diese Energie in diesem Raum, in der Stille und das finde ich krass. Also, viele Leute können durch reden ja?
Mhm. Mhm, ja. Aha, mhm. Ja, mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, schön. Mhm. Ah, ja, mhm. Mhm. Mhm, sehr schön. Ah, das ist toll, diese Energie, ne, und die Atmosphäre, toll. Würdest du da auch mal gerne so live dabei sein, wenn du die Chance hättest?

Hm, dadurch, dass ich mich jetzt schon sehr lange damit beschäftigt habe, würde ich sagen, kenne ich einfach schon sehr, sehr viel. Nur dann lernt man ja immer mehr kennen. Also, man macht dann vielleicht mal so ’n Meditations-Retreat mit, dann lernt man ja von den Leuten noch mal neue Sachen, dann habe ich mal Coaching-Ausbildungen gemacht, da habe ich ja ganz viel gelernt. Und dann ist man schon so ’n bisschen so in der Bubble drin. Also, dann kommt da immer noch mehr dazu. Also, so ’n bisschen dieser Grundsatz, worauf man fokussiert, ne, das wird mehr. Und das ist natürlich da auch so, ne? Wenn je mehr ich irgendwie mich beschäftige mit solchen Leuten, umso mehr kommen da auf einmal dazu.
Mhm. Mhm, mhm. Ja, mhm, mhm. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, wo du deinen Fokus hin richtest, ne? Da geht die Energie hin, ne? <laughs> Ja, Dr. Joe Dispenza, ne? <laughs> Ach schön, Mensch, das war richtig spannend. Toll, dass du da dich so gut auskennst und so viel schon in die Richtung gemacht hast. Bleib dabei und ganz viel Freude m damit und ja, danke für das schöne Gespräch.
Ja, genau. Genau so. <chuckles> Mhm, ja. Mhm. Ja, und ich kann wirklich den Leuten echt nur ans Herz legen, einfach so was Kleines zu machen. Also, auch wenn man so ’n so ’n Mensch ist, der ganz viel arbeitet und immer so: „Oh”, ne, das andere alles so esoterisch findet. Wenn’s nur einfach mal ’ne geführte Meditation für 5 Minuten ist, ne? Jeder sollte das einfach mal ausprobieren, weil dann merkst du ja schon oder dann merken sie ja schon, dass es ruhiger wird innerlich. Und ne, man muss ja an nichts glauben. Alleine das ist doch schon Gewinn, wenn ich merke, in mir wird das mal für 5 Minuten ruhiger. Also, das noch als Gedanke.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Hm. Ja, genau. Ah, wunderbar. Sehr schön. Danke dir, ja. Tschüs.
Tschau.